I io sono una e e questa è la differenza anche nella pizza, quella nella pizza ecco. L'a l'acqua fa la differenza nella pizza, infatti ehm, p pe' esempio a
Sì. Eh, ah, sì, sì, sì, sì. È vero. Eh, vabbè, tu con l'acqua acqua e fari cioè alla fine come la fai la pizza, capito? Eh-eh.
Eh, quella lì. A Napoli dicono: "È diversa la pizza", a parte vabbè l'impasto, c'è chi la fa più alta, più bassa. Ma si si dice, per esempio, nelle pizzerie anche più buone di Napoli dicono che, ehm, la differenza, cioè dici: "Qual è il segreto?" È che è proprio l'acqua che è diversa. Noi abbiamo quest'acqua che dà poi questa sapore, questa consistenza consistenza alla pizza. Eh, ed è una cosa vera.
Sì, sì. Eh, eh sì. Eh, eh beh, è vero, eh, seco secondo me sì. Guarda, posso posso dirti v velocemente, secondo me qual è il cibo più sopravvalutato italiano, perché però io c'è un motivo: la lasagna. Non mi piace la carne macinata, quindi non mi piace la lasagna.
Sì. Sì. Sì, è molto di moda. Anche quelle secondo me sono cose di moda. E
Ti piace a te la lasagna?
Guarda, io più che io mangio tutto, perché son stato abituato agli scout cioè se tu mi dici: "Cos'è che non mi piace", ecco, non mangio pe' esempio le lumache perché non sono mai riuscito. Però proprio per una però se tu mi metti uhm, cioè tendenzialmente mangio tutto.
Mh, okay. Uhm, no, ti prego. <chuckles> No, allora non è che la lasagna non eh fa schifo, è buona. Però visto che a me non piace, uhm, la carne macinata non la preferisco e secondo me ci sono primi piatti italiani migliori della lasagna, non sta al pri non sta in top, secondo me.
Sì. Sì. Però chi viene in Italia, per esempio, ecco quella è un'altra cosa che piglia sempre, perché effettivamente è di moda.
Eh, vabbè, sì, questo sì. Sì, sì, vabbè è famosissima, però secondo me come primi piatti in Italia ci sta di meglio rispetto alla lasagna. È buona p
Eh. Sì, purtroppo sai che nel cibo va tanto la moda. Eh, ci sono piatti piad
Sì, sì, è vero. Ma pure in hype la Duba Dubai Chocolate, che è un po' di cioè <tsk> niente di è buona, però capì non è tutta 'sta gran cosa. Però c'è stata è andata in hype, stanno facendo pure i gelati così adesso.
Sì, eh, beh. Poi quando le pubblicizzano le cose cominciano a pigliare piede.
Eh, lasciamo stà. Eh, ancora di più. Guarda, devo scappare, scusami se ti interrompo, ci sentiamo, va bene?
Va bene, grazie, ciao.